Ang galing naman nung ano niyo kumbaga parang ang saya naman ng handaan sa inyo parang, ah, hindi malulugi yung lahat ng event na darating sa inyo lalo na yung mga birthdays kasi parang halos lahat sa inyo, eh, marurunong magluto at, ah, talagang may mga bagong memorya at ala-ala na nabubuo, parang kada handa dun sa inyo.
<laughs> Totoo. Mapalad kami, na ganun na ganun yung set-up kasi minsan a ayaw, saka ayaw na ayaw din kasi siguro nu kaya siguro natuto sila, kasi ayaw na ayaw ng lolo't lola ko na kumakain sa labas. Kasi medyo kritikal sila sa pang-lasa. Kaya s kaya yun na lang, pinapasaya namin yung yung mga handaan sa bahay namin, kasi yun ang tradisyon namin.
Mm. Mm, mm, lasa, oo. Mm. Bale paano niyo naman din inaano, halimbawa kung may kulang sa pamilya niyo at talagang hindi sila makakapunta, paano niyo naman sila parang ina-acknowledge kahit hindi sila makadating dun sa mga event niyo na yan?
Ah, madalas ang ginagawa namin, minsan kasi sila na mismo yung nag-aano, eh, nag-sasabi na hindi sila makakapunta. Ibahin na lang natin yung date ganiyan or, ah, sali na lang kami virtually, tapos nagpapadala kami ng something, ganun na lang yung ginagawa namin para makabawi sila at included pa din sa event.
Mm. Mm. Mm. Oh. Oo. Alam mo nakakatuwa yung narinig ko at nakaka-engganyo na masaya yung handaan sa inyo at maraming salamat at nai-kwento mo sa akin yan.
<chuckles>

Oo, ang cute naman ng parang talaga nagto-throwback yung mga childhood memories dun sa pagkain na yun. Meron ba kayong mga inside jokes, kumbaga may mga, ah, parang nangyari dun sa mga event niyo na ganyan na parang, ah, taon-taon na babalikan tapos pinagtatawanan na naging talagang parte na rin siya ng ano niyo kumbaga simpleng biruan mga ganyan?
<chuckles> Oo. Oo siguro yung, naalala ko before yung ano, parang nagluto yung tito ko ng ano sabi niya, um, pero dito sa handaan, ah, pero nagluto siya ng hotdog kasi siya yung bunsong tito ko eh. Um, parang kasing edad na din namin siya, so bun ano siya, um, nagluto siya ng hotdog para lang daw pang meryenda namin tapos hindi nga, hindi niya tinanggal yung balat. 'Di ba may balat yung mga hotdog, oo yung plastik ng hotdog so pag nakakatawa kasi nag nag-kukulubot-kulubot so nagtataka siya, "Bakit ganito itsura ng hotdog? Ano bang mali kong ginawa?" Yun nga, <laughs> hindi niya tinanggal ang balat tapos isa pa
Mm. Mm. Oo. Oo. Ay ano ba yan, yung plastik? Mm. Pa nakain niyo ba yun? Hindi.
Hindi, kasi parang natunaw yung plastik sa hotdog so nasayang.
Oo hindi, oo nga naman sabagay 'no. <laughs>
<laughs> Tapos isa pa yung tito ko din na yun isang tito din na yun, prinito yung tocino, prinito lang agad 'di ba inilalaga pa yun siya para lumambot ganyan, prinito lang niya agad.
Mm. Oo oo. Nalalaman talaga kung sino ang hindi nakapag-mana ng pagluluto, ah.
<laughs> Totoo pero magaling naman yung tito ko sa ibang bagay sa pagluluto lang talaga siya medyo tagilid. <chuckles>
Mm.